طيب، ما ده حلو أوي، دي يعني حاجة في حد ذاتها حاجة إيجابية، إنه أنت مش بتفضل واقف في مكانك، فاهمني، ف فالحاجة دي نَفْسها في حد ذاتها مش مش حاجة وِحشة، هي حاجة حلوة أوي. بس يعني خلّيني أفهم أكتر موقف معيّن أو أو حاجة أو هدف معيّن أنت بتبقى الفترة دي على الأقل عايز تحقّقه مثلًا، وحاس حاسس تجاهه بالعجز، يعني حاسس تجاهه إنّك ممكن حاسس إنّك ما تبدأش إنّك تعمله علشان حاسس إنه ممكن ما يكملش، أو مش عارف ملامحه كده زي ما بتقول؟
إمم. مضبوط. إمم. هي فكرة إن أنا آآ يعني الموضوع ده بيحصل معايا كتير جدًا، يعني حصل معايا أكتر من مَرّة خصوصًا في في الكتابة، لإن أنا باحب ال الكتابة جدًا، ساعات بابقى مثلًا آآ ممكن والموضوع ده بيحصل معايا كتير جدًا، إن أنا مثلًا ممكن أبقى باخطّط إن أنا أكتب عمل معيّن، وللأسف ما بيكملش ل لأسباب كتيرة من ضمنها إن أنا الموضوع هياخد آآ وقت أكتر من اللي متحدّد له بكتير جدًا، آآ خصوصًا لو في ناس من من اللي هُم بي بيقرؤوا أعمالي وكده بيبقوا منتظرين الموضوع ده، فهابقى حاسس إن أنا كده يعني
إمم.
آآ ممكن الموضوع ما يبقى تقيل عليهم أو مثلًا فكرة إن أنا آآ ألاقي إن الموضوع ما طلعش زي ما أنا عايز، وأنا م يعني فيّا ال ال الصفة دي، جايز تكون برضه صفة يعني كويسة لبعض وسيّئة لبعض، فكرة إن أنا آآ ما باحبّش إن أنا أعمل أي حاجة إلّا لمّا تكون يعني perfect، أنا شايف إنّها آآ م ما فيهاش أي غلطة أو فيها أي مشكلة
إمم. إمم.
و وجايز ده يعني من الحاجات اللي بتخلّيني م يعني مثلًا في الكتابة نوعًا ما آآ آآ الأعمال اللي عملتها مش كتير، ولكن طبعًا أنا واثق منها لإن أنا ع عملتها كويس جدًا، و فده بيخلّيني نوعًا ما ل مُحدَّد بال بالحاجات اللي أنا باعملها.
إمم.

آه، يعني هو أنا باحاول طبعًا إن أنا آآ، أواكب الموضوع، لإن أنا لو فضلت إن أنا لازم يعني كُلّ حاجة أعملها بعد كده تكون إنها بدون أخطاء، أو من غير أي حاجة ده طبعًا هيكون بينعكس بشكل سلبي عليَّ، فيعني فكرة إن أنا لازم أتقبّل ده، وأنا طبعًا يعني بالفعل باحاول إن أنا أتقبّله كده. آآ، ولكن برضه ممكن يكون جزء من المشكلة فكرة، آآ، الوقت ده برضه إن أنا ممكن لو أنا محدِّد مثلًا آآ، ميعاد ل للقُرّاء اللي أنا ب اب باخاطبهم وكده، اللي هم بي بيقرأوا أعمالي وكده، إن أنا مثلًا بابقى محدِّد آآ، مهلة معيّنة آآ، هينزل فيها الكتاب أو العمل الجديد اللي أنا هاعملُه، و و وإن أنا يعني أأجِّل أو إن يحصل في تسويف في الموضوع، ده برضه باحِس إن أنا، م ما كنتش يعني ما وفيتش للأسف بنفس الكلام أو بنفس صحيح، إمم.
أكيد. إمم امم إمم. على على قدر المسؤولية مثلًا في الموضوع.